<sighs> Bạn ơi! Mình á, dạo gần đây á, mới chuyển đến cái công ty mới làm việc đó bạn. Thành ra rất là nhiều mọi gọi là, rất là nhiều thứ lạ lẫm luôn. Từ cái, gọi là, cái cái cái cái, kiểu như, cái cái công việc nè, tức là những cái đầu việc mà mình được giao đó, đến cái môi trường làm việc, đến cái văn hóa công ty, rồi đến cả đồng nghiệp của mình nữa, nó đều hoàn toàn mới lạ với mình luôn. Dẫn đến là mình có rất là nhiều thứ cần phải thích nghi đó bạn. Cho mà có thể làm quen với mọi người nè, hay là th thay đổi bản thân để phù hợp với văn hóa công ty một chút. Rồi mình chính vì nhiều thứ như thế nên mình cũng cảm thấy là mình có những cái sự căng thẳng nhất định trong đầu á. Rồi đêm về đó, thì mình cứ nằm trằn trọc, trằn trọc mãi thôi, rồi đâu có ngủ được đâu. Có những hôm á, nằm trọc trọc trằn trọc mấy tiếng đồng hồ luôn á rồi mới ngủ được. Rồi nó ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ của mình luôn. Và chắc chắn á, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái, gọi là, công việc cũng như là cái cái cái công việc trên công ty nè, và công việc sinh hoạt hàng ngày của mình. Nên mà mình cảm thấy cái vấn đề này mà để tồn tại lâu á, nó không ổn một chút nào cả. Mình đang muốn tìm cái cách nào đó để có thể giải quyết nó đó, nên mà nếu mà bạn có cái lời khuyên nào á, thì hãy chia sẻ với mình nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Mình, ờ, hiểu vấn đề của bạn. Vậy thì không biết rằng là, ừm, cái chất lượng giấc ngủ của bạn bị ảnh hưởng ấy, thì là bạn ngủ cảm giác nó không sâu giấc, hay là khi mà bạn ban đêm bạn đang ngủ thì bạn sẽ, kiểu là, vì lo lắng mà, kiểu, bất giác tỉnh dậy?
Ừm, thực ra là cả hai luôn nhưng mà là thứ nhất á là mình ngủ muộn nè, thành ra là cái thời lượng giấc ngủ nó hông đủ, xong cái á, là tại vì á, mình cũng đã xảy ra mấy cái trường hợp là mình đi làm muộn rồi, thành ra đó là ban đêm á mình ngủ nhưng mà cái tâm trạng mình cứ lo lắng là "Ôi! Ngủ quên, ngủ quên mất," là quá báo thức đó bạn, nên mình cũng thỉnh thoảng mình cứ bật dậy mình mở điện thoại xem coi là mấy giờ rồi, đó, xong rồi mất tầm khoảng 5, 10 phút á mình lại ngủ tiếp, xong cái được một thời gian mình lại bật dậy, mình mở điện thoại xem, có đêm á mình, gọi là, tỉnh giấc được 2,3 lần luôn đó. Trời ơi! Mà mỗi lần như thế rất là mệt mà, nó đâu có khỏe gì đâu, nó cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ nữa. Sến sáng dậy á, ngủ đã ít rồi lại còn không sâu, đã không sâu lại còn thường khuyên thức dậy giữa đêm nữa. <smacks lips> Đúng là quá trời vấn đề về giấc ngủ của mình luôn.
Ừm. À! Rồi. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Rồi, thì vừa mình thấy là bạn có chia sẻ rằng bạn, gọi là, ngủ, gọi là, cũng muộn ấy thì không biết là lý do gì khiến bạn, kiểu là, thức khuya như vậy?
Ừm, thì thực ra cái vấn đề mà thức khuya á là do mình hổng có ngủ được đó bạn. Mình á thì, ờ, công việc á thì mình hông có hay lôi về nhà làm đâu nhưng mà chủ yếu là tại vì, à, kiểu như, trên công ty á thì kết thúc một ngày dài á thì bạn sẽ có, kiểu như, mấy công việc chưa hoàn thành nè hoặc là hoàn thành rồi nhưng mà chưa được chưa được sếp đánh giá đó, thì mình hay suy nghĩ về những cái vấn đề đó. Ngoài ra thì mình cũng hay suy nghĩ về những cái tình huống giao tiếp trên công ty với đồng nghiệp nè, rồi mới chuyển đến mà, cũng không biết cũng chưa thực sự là, gọi là, có những cái mối liên hệ thân thiết với mọi người được. Thì nằm như thế á thì cứ trằn trọc trằn trọc chán lắm nên là mình cũng, gọi là, lấy điện thoại ra dùng, thì dùng điện thoại á, thì mình lướt mạng xã hội đồ đó, thì mình thấy là nó cũng giảm bớt được cái sự căng thẳng của mình. Rồi đó, mà mình cái thói quen của mình như bây giờ nè là, gọi là, s vì sử dụng điện thoại á nên mà mình cũng, gọi là, ngủ khuya một chút nên là bây giờ, kiểu như là, mình, kiểu, mình cứ dùng điện thoại đến khi nào mình thiếp đi thì thôi à.
À! Rồi. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, vậy thì nhé, bản thân bạn khi mà gặp cái trường hợp như này ấy thì tất nhiên là mình thấy mình nghĩ rằng là bạn cũng sẽ cảm thấy rất là khó chịu thì bản thân bạn đã tìm cách nào để có thể là vượt qua được nó hay là bạn bạn đã tìm cách nào để có thể thay đổi được cái thói quen này chưa?
Ừm. Thì mình thì mình thấy là mình căng thẳng quá trời đi nên mình cũng cố gắng là mình, kiểu như, nằm á nằm, kiểu ban đêm mình nằm nha, mình cũng cố gắng thứ nhất là mình không dùng điện thoại rồi. Thứ hai á, không dùng điện thoại thì những cái suy nghĩ căng căng thẳng á đến với đầu mình á, khiến mình trằn trọc quá trời luôn. Thành ra mình cũng cố gắng là mình ngồi mình đếm cừu nè, kiểu, cứ 1 con cừu, 2 con cừu làm sao cho những cái luồng suy nghĩ mình nó không có đi qua đầu mình nữa. Hay là mình ngồi á, mình, gọi là, cố gắng đẩy suy nghĩ skip vơi về công việc đi, mà hãy tưởng tượng một vấn đề khác, chẳng hạn như là suy nghĩ về một cái vấn đề gì đó tốt đẹp hơn trong tương lai chẳng hạn, một chuyến du lịch chẳng hạn, nhưng mà nó cũng không ăn thua bạn ơi. Đó cũng như, kiểu như là, suy nghĩ được, ờ, 1, 2 cái tình huống xong lại lại lại nghĩ về công việc à. Nói chung nó đúng rồi.
Ừm. Ồ! Ờ, rồi. Ừm. Nói chung là Ừm, hãy nghĩ về công việc. Ừm. Vậy thì nhá, bây giờ nhá, cái công việc của bạn ấy ở trên công ty ấy thì là có a liệu là có ai giúp đỡ được cho bạn hay không? Hay là một thân một một thân, một mình bạn phải tự làm hết tất cả những cái việc đấy và nó đang khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng và áp lực?
Ừm, thì thực ra là mình mới chuyển đến công ty mà, cũng là nhân viên mới thôi, thành ra là cái công việc á thì mình thấy nó cũng không có quá nhiều hay quá nặng đâu, nhưng chủ yếu là mình chưa quen với nó, dẫn đến là mình, kiểu như, khó có thể bước vào, à, làm nó một cách ngon lành được. Ngoài ra đó, thì, à, à, đồng nghiệp của mình á, thì mình cũng có hai hai ông, gọi là, mentor đó, 2 người hướng dẫn cho mình đó, thì rất là nhiệt tình với mình luôn. Ờ, và luôn luôn, gọi là, hỏi han là "Ờ, em làm như thế nào rồi? Em có vướng mắc gì không?", hay là, à, "em còn công việc gì mà hay còn khó khăn không?" Thì mình cũng gọi là, gọi là, làm giùm thì chắc là không đâu, nhưng mà nếu mà nhờ nhờ sự hỗ trợ của họ đó, thì mình nghĩ là họ rất là nhiệt tình để có thể hướng dẫn mình thôi.
Ừm. Ừm. Ồ! Ừm hưm. Ừm. À! Đấy, tuyệt vời quá! Ừm. Ừm. Rồi, rồi, rồi, mình hiểu vấn đề này rồi ha. Thì mình thấy rằng là có thể là, ừm, vì lý do ban đầu nhá, cái xuất phát từ cái việc, như kiểu là, bạn vừa mới chuyển đến công ty này, và bạn, ừm, lo lắng rằng là mình không thể làm tốt được công việc, hay là có những cái lỗi lo kiểu là vừa mới tới, mình cũng chưa quen công việc ấy. Thì thật ra thì là tất nhiên thì ai cũng sẽ có những cái lúc bắt đầu, và ai cũng có những lúc mà, như kiểu là, cần phải làm quen lại, làm quen lại từ đầu mọi thứ. Tại vì không phải là công việc nào mình cũng có thể là thành thạo, và công việc nào mình cân cũng cần phải có thời gian thì mới có thể là, gọi là, quen được nó và, gọi là, có thể là thành thục được nó. Thế nên là bạn cần phải, gọi là, loại bỏ được bớt cái áp lực ấy đi. Tức là bản thân mình thì dần dần khi mà mình làm quen rồi thì mình cũng sẽ có những cái kinh nghiệm, và mình cũng sẽ, gọi là, ừm, dần dần là mình sẽ làm được hết tất cả những việc đấy, không phải là một sớm một chiều, nhưng mà chắc chắn là mình bản thân bạn cũng sẽ làm được. Đó. Đấy là cái đầu tiên về cái việc là, như kiểu là, mình giảm bớt cái áp lực này đi. Và cái thứ hai là mình thấy một cái điều thuận lợi là bạn có những cái cái người kiểu người sếp của bạn ấy, thì là người ta có thể là rất là nhiệt tình và người ta có thể hỗ trợ được cho bạn này. Thì đó cũng là một cách để mình, gọi là, giảm bớt được cái áp lực, không phải là ai vào là ai cũng xuất sắc và ai cũng đôi khi mình giữ những cái hình ảnh là mình mình ngại hỏi sếp hay là mình ngại kiểu là, ờ, tức là mình hỏi thì sợ người ta đánh giá này kia ấy. Nhưng mà thật ra đôi khi ấy, là mọi người thích, ừm, cái kiểu là bạn cần phải học hỏi, phải ham học hỏi hơn. Cái gì không biết bảo không biết, chứ không phải là mình cứ ôm khư khư tất cả mọi thứ là mình phải là làm được việc. Mình sợ người khác đánh giá mình là không có ha. Tại vì môi trường công ty, có thể là rất may mắn khi mà bạn gặp được những cái người người ta, gọi là, nhiệt tình giúp đỡ mình. Thế nên là phải thật sự là trân trọng và, gọi là, ừm, tận dụng hết sức có thể. Tức là, ừm, người ta giúp được gì, nếu bạn không biết thì bạn cứ cố gắng bạn hỏi ha. Thì, à, bạn thấy như thế có được không?
Ừm. Ừm, ờ, cũng mình nghĩ là cũng được đó, thì mới về nên mình cũng ngại hỏi đó bạn. Nhưng mà mình thấy là hai cái người hướng dẫn cho mình á, họ rất là nhiệt tình luôn. Và mình thấy là cái việc mà mình cũng đang khá là căng thẳng với cái, ờ, việc mà giải quyết công việc trên công ty rồi. Nên chắc hẳn là mình cũng nghe theo lời khuyên của bạn là chịu khó hỏi hai người đó đi, để mà có thể phần nào giải quyết công việc một cách trơn tru hơn, để cái khối lượng công việc nó giảm bớt. Thì dù sao thì cái mọi người cũng muốn cái việc hỏi á nó cũng mang lại cái lợi ích là giúp mình giải quyết công việc chung một cách nhanh hơn mà. Nên là mình sẽ chịu khó hỏi họ nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, và cái thứ hai ấy, là mình thấy một điều rằng là bạn đôi khi bạn lo lắng rằng là việc bạn ngủ muộn, bạn đi làm trễ này, nó nó làm cho bạn, kiểu là, thức liên tục trong đêm ấy, để mà xem xem mình là đang dậy lúc nào hay là mình có ngủ muộn hay không ấy, thì nó cũng rất là ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thì bạn cũng có thể là mình sẽ hẹn một cái báo thức. Nếu mà báo thức bình thường không được, thì mình sẽ dùng cái báo thức to hơn và nó có thể, gọi là, đánh thức mình, hoặc là có thể là nhiều báo thức hơn ấy. Nhưng mà thật ra ấy, nhiều báo thức quá nó cũng không tốt, tại vì đôi khi bạn cứ báo thức hết lần này lần khác và bạn lại càng ngủ không sâu giấc, nó lại càng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Thì cái cố gắng là làm sao để mà một lần duy nhất báo thức và căn ke làm sao cái giờ mà mình cái cái giờ báo thức đấy nó nó khớp với cái giờ mà mình ngủ nó đúng lúc mà mình, kiểu là, bắt đầu là ờ, bắt đầu đi vào giai đoạn mà mình tỉnh ấy, thì mình cũng sẽ đỡ mệt hơn rất là nhiều. Thay vì cái việc là, như kiểu là, khi mà bạn đang say giấc, bạn đang ở giai đoạn mà bạn ngủ rất là sâu và và cái báo thức nó lại đánh đúng vào cái lúc đấy thì tất nhiên là bạn vẫn sẽ tỉnh thôi. Nhưng mà thật sự cái lúc đấy bạn tỉnh ấy, thì nó cũng sẽ rất là mệt và nó sẽ, kiểu là, làm cho bạn càng càng căng thẳng hơn, càng khó ngủ hơn mà, kiểu, ừm, ừm, nói chung là b sẽ mệt mỏi hết từ ngày này sang ngày khác, thì nó cũng không ổn ha. Với cả có một cái là mình thấy rằng bạn chia sẻ là cái việc, như kiểu, trước khi đi ngủ ấy, thì những cái thói quen của bạn nó cũng không được ổn cho lắm. Thì cái việc giống như kiểu là Bạn, ờ, có thể thay đổi như những thói quen như, kiểu là, ờ, đọc sách hay là mình có thể là hạn chế sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ cỡ 30 phút đến 1 tiếng, để làm sao cho mắt mình nó được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Nó không bị, kiểu là, quá ảnh hưởng bởi cái màn hình của điện thoại hay máy tính ấy, thì nó cũng sẽ có một cái giấc ngủ nó sâu hơn, nó tốt hơn, đúng không?
Ừm. Ừ, thì mình thấy cũng đúng. Rõ ràng thì cái việc sử dụng điện thoại đôi khi nó khiến mình ngủ muộn hơn bình thường nữa kia. Tại vì, à, mình thấy là đôi khi mình cũng ham quá về những cái nội dung của điện thoại đi, dẫn đến là mình quên giờ giấc á. Còn cái việc mà ngưng sử dụng điện thoại không á thì cũng khó, đúng hông? Như gợi ý của bạn thì cái việc mà đọc sách để mà có thể thay thế việc sử dụng điện thoại, mình thấy là rất là hợp lý luôn. Ờ, bản thân mình thì cũng là một người rất là thích đọc sách nha. Mình rất là hay đọc quyển sách chuyên ngành để có thể nâng cao chuyên môn của mình trong cái công việc hiện tại đó. Nên mà cái chuyện mà đọc sách của mình trước khi ngủ là điều rất là đơn giản luôn, không có khó khăn chút nào cả.
Ừm. Ừm. Ừm. Thì thật ra là đôi khi là mình thấy là bạn bảo là sách chuyên ngành nhưng mà bạn cũng có thể tìm đến những quyển sách nó nhẹ nhàng hơn, tại vì mình đọc sách để thư giãn trước khi đi ngủ mà. Tất nhiên là thích là một chuyện này, nhưng mà cũng có thể là, gọi là, làm sao cho đầu óc mình được gọi là thư giãn nhiều nhất có thể, thì để trước khi đi ngủ mình sẽ không bị, gọi là, ờ, ví dụ, kiểu, đọc sách chuyên ngành thì mình lại phải là, kiểu, suy nghĩ đắn đo là, ừ, tại sao nó lại như vậy, tại sao nó lại như thế kia. Thì đôi khi nó cũng là những cái mà yếu tố làm cho mình, kiểu, giấc ngủ nó không được sâu, nó không được ngon ấy. Thì bạn có thể là cân nhắc ha. Làm sao để mà mình có thể là giải trí và để cho đầu óc mình nó thư giãn, nó đỡ mệt mỏi nhất có thể này. Với cả là kèm theo là cũng có những cái thức uống này hay là những cái, gọi là, mình, ờ, mình thư giãn đầu óc, mình, ờ, gọi là, có thể tập nhưng khô có những cái ví dụ như kiểu yoga này, nó cũng là một cái một cái phương pháp rất là hay để mà mình có thể, gọi là, vừa rèn luyện sức khỏe này, vừa rèn luyện, kiểu, tâm trí này, giảm bớt được những cái sự căng thẳng này, mệt mỏi này. Và, ừm, một cái đi yếu tố mình thấy là rất là quan trọng rằng bạn cần phải xác định một điều rằng là những cái căng thẳng hiện tại ấy tất nhiên nà đôi khi cuộc sống mà, nó sẽ trải qua những cái giai đoạn như vậy. Và cái chuyện là mình đối mặt với nó là rất là bình thường. Không phải là mình mình kh sợ nó hay mình mình, gọi là, cố gắng, gọi là, tìm cách, gọi là, né tránh nó mà mình xác định được nó là mình mình sẽ mình sẽ đối mặt với nó, mình sẽ phải gặp nó. Và mình làm sao mình tìm được cách mà mình đối mặt với nó, mình giải quyết nó một cách thuận lợi nhất. Có thể nhờ sếp hoặc có thể là tức là ph chắc chắn là về lâu, về dài thì bản thân mình cũng sẽ tìm được cách là mình cũng sẽ quen dần công việc đấy, nên đừng quá lo lắng về nó. Thì dần dần thì bạn sẽ buông bỏ được và cái chất lượng giấc ngủ của bạn sẽ tốt hơn.
Ừm, rồi, rồi, rồi. Mình hiểu cái lời khuyên của bạn rồi nha. Nói chung là mình cũng phải rèn luyện cho mình một cái tâm lý, gọi là, sẵn sàng đón nhận những cái công việc, những cái vấn đề mà sẽ xảy đến với mình, đúng hông nè? Ừm, thay vì quá lo lắng về nó thì mình luôn sẵn sàng để đón nhận nó, thì có thể cải thiện được những cái vấn đề mình đang gặp phải. Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Hy vọng là mình có thể, gọi là, đi vào giấc ngủ, gọi là, có một cái giấc ngủ chất lượng hơn á. Chào bạn.
Ừm. Ừm, đúng rồi bạn ạ. Ừm. Ừm. Mình tin bạn sẽ làm được thôi. Chúc bạn may mắn.